मैंने एक चीज़ ज़रूर देखी है कि हर ज़िन्दगी में एक ऐसे पल ज़रूर आते हैं कि जब इंसान बहुत खामोश हो जाता है। तो कोई आपकी ज़िन्दगी में ऐसा पल रहा है जब आपने कोई खामोशी में कोई बड़े फैसले ले लिए हों, और उस बारे में ज़रूर बताएँ?
जी। जी, बिल्कुल। देखिए अ, मैंने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा बड़ा फैसला लिया था, और ये कह लें कि बिल्कुल खामोशी में ही लिया था। अब देखिए खामोशी, बिल्कुल मेरे लिए वो खामोशी एक तरीके का ये बताऊँ कि आत्मचिंतन है, कंटेम्प्लेशन है। तो ऐसी चीज़ें देखिए अकेले में ही की जाती हैं, खामोशी में, ना कि आप शोर गुल में ऐसा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। और ये फैसला था अ, मेरे करियर चुनने का, मुझे आगे ज़िंदगी में करना क्या है। तो इससे पहले क्या हुआ कि अ, मैं स्पोर्ट्स में था और मैं एक बीए की डिग्री कर रहा था, बीए ऑनर्स, और कहीं न कहीं उसमें मेरा मन नहीं लग रहा था। कहीं न कहीं क्या, ये कह लें कि पूरी तरीके से ही मन नहीं लग रहा था, ज़बरदस्ती लिया हुआ कोर्स था क्योंकि पढ़ना है। तो जो मिल रहा था, ये कह लें कि अ, मेरे परसेंटेज के हिसाब से वो यही था, तो मैंने ये ले लिया।
जी। बिल्कुल। जी। जी। जी। उम, बिल्कुल।
तो मेरी ये अ, मानसिकता थी कि अ, स्पोर्ट्स में था तो ओ कि सरकारी नौकरी कर लूँगा और स्पोर्ट्स से थोड़ा फ़ायदा भी मिलता है नौकरी वग़ैरह में और स्पोर्ट्स खेलता रहूँगा क्योंकि मुझे थोड़ा बैठने वाला काम भी पसंद नहीं था। लेकिन हुआ ये कि अ, मे अ, मुझे सिनेमा बहुत पसंद था और अभी भी है। तो कहीं न कहीं मेरे अंदर एक अभिनेता छुपा हुआ था और अभिनय करने की चाह थी। लेकिन ये कह ले कि समझ नहीं थी इतनी। लेकिन फिर जब समझ आई। तो मेरा जी चाहा कि मैं यही करूँ। तो बिल्कुल एक समय ऐसा आया जब मैंने मैं बिल्कुल रोज़ाना सोचता था और समय लिया और ये कह ले कि एक मोड़ ऐसा आया जब मैंने पूर्ण तरीके से निर्णय ले लिया और फिर जो है मैंने अपना करियर या ये कह ले कि पूरा जो मार्ग है वो बदल दिया, वो अभिनय की ओर मोड़ दिया।
जी। जी। उम, बिल्कुल। आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये चीज़ बताई है। और मेरे मन में एक ये प्रश्न ज़रूर आया कि जब आपके मन में ये चीज़ पहली बार आई थी, तो आप को य मन में क्या फ़र्क पड़ा है? आपने क्या सोचा कि क्या आपकी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ेगा? इस बारे में भी थोड़ा ज़रूर बताएँ।
जी। हुँ। जी। जी, देखिए अ, पहले तो यही आया कि मेरी ज़िंदगी में ये हुआ कि कुछ ऐसा लगा कि मैं भी कर रहा हूँ ना, मेरे द ऐसा हुआ था कि मेरे दोस्त सब कुछ ना कुछ कर रहे थे। एक समय ऐसा आ गया था कि कुछ मतलब फुटबॉल खेलते थे, तो उसमें लग जाते थे और कोई ऐ कुछ तैयारी कर रहे थे, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो ऐसे में मेरे को लगने लगा कि अपने में ही एक अधूरापन-सा लगता था कि, "शायद मैं कुछ नहीं कर रहा क्या? या मैं किसी काबिल नहीं हूँ क्या?" तो इस तरीके के प्रश्न मेरे अंदर आते थे, लेकिन जैसे ही अ, मैंने ये कह लें कि अभिनय शुरू किया करना अ, श अ, शुरू कर दिया मैंने, तो मतलब ये कह लें कि जो एक ज़िंदगी की प्रवाह है, वो पूरी तरीके से बदल गई और काफ़ी मज़ा आने लग गया और एक अ, कह लें कि सकारात्मक ऊर्जा भी मेरे अंदर आने लगी, एक तरीके से और ये कह लें कि अ, मेरा जो ये बोले आत्मविश्वास, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा क्योंकि अ, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, जब कि मैंने परफ़ॉर्म किया और काफ़ी सारे लोग आपको आपकी अ, परफ़ॉर्मेंस के लिए आपको सराहा जा रहा है, आपकी तारीफ हो रही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये और मैंने कहा क और मेरे अंदर ये आया कि अ, हाँ, मैं सही जा रहा हूँ। जी।
जी। जी। बिल्कुल। उम, जी। जी। बिल्कुल। हुँ, जी। बिल्कुल, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से ये बात बताई। तो मेरे मन में ये प्रश्न ज़रूर आया कि आपने खामोशी में ही क्यों चुना? मतलब आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको ये खामोशी में चुनना चाहिए? कोई डर था आपको, ज़िम्मेदारी थी या ऐसा क्यों आपको लगा? इस बारे में ज़रूर बताएँ।
हुँ। देखिए व अब ये फ़ैसला आप इस तरीके से ले नहीं सकते ना कि अ, एक तो मैं थोड़ा ये कह लें कि इंट्रोवर्ट भी हूँ तो अब ऐसे जाके सबसे कहना भी और ये कह लें कि मेरे आजू-बाजू भी लोग थे जो उस समय वो उनको इस इस फ़ील्ड का इतना ज्ञान नहीं था। तो ऐसा लगता था कि किस पे जाके पूछूँ या क कहाँ से पूछूँ? तो एक भईया थे तो उन्होंने ही मुझे इससे ये ये कह लें कि रूबरू करवाया और मैंने उनसे फ़िर एक ये अ, पूछा था कि, "क्या करूँ कि नहीं करूँ?" तो उन्होंने कहा था कि "करो। बिल्कुल, तुम्हारे अंदर वो क्षमता दिखती है और वो चीज़ें हैं।
जी। उम, जी। बिल्कुल। उम, जी।
तो इसलिए फिर अ, मैंने और ये कह लें कि कहीं न कहीं अ, देखिए इस तरीके के बड़े फैसले आप मतलब चिल्ला-चिल्ला के ये कह लें कि शोर-शराबे में कहीं बैठ के तो नहीं लिए जा सकते। कहीं न कहीं चाहे कोई भी फैसला हो। एक समय आता है जब आपको अकेले बैठ के आराम से सोचना पड़ता है। है ना? आत्मचिंतन करना पड़ता है तब जाके आप वो फैसला ले पाते हैं। अ, मतलब बहुत देखिए क्योंकि ये कह लें कि अ, मेरी ज़िंदगी का बड़ा ही अहम और बहुत बड़ा फैसला था, तो जल्दबाज़ी में तो ये या ये कह लें कि किसी से बात करके और तुरंत ले लें कि वैसा नहीं हुआ कि अ, सब्जी खरीदने जाना हो, है ना? कि जिग जि जाए मार्केट या ले आए। तो उस तरीके का नहीं था तो इसलिए ख़ामोशी मुझे लगता है इसके लिए एक आवश्यक चीज़ थी।
बिल्कुल। जी। बिल्कुल। जी। बिल्कुल, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये बात बताई और देखिए, ये भी मैंने ज़रूर देखा है कि जो खामोशी में लिए गए होते हैं ना, डिसीज़न, वो ज़्यादा ही बेहतर रहते हैं और ज़िंदगी काफ़ी अच्छी हो भी पाती है। तो बिल्कुल आपने बहुत अच्छे से ये बताया। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये ऐसे फ़ैसले लेके आपके जीवन में आपको क्या लगा कि क्या अंतर आया और क्या चीज़ें बेहतर हुईं? क्या खराब हुईं? उस बारे में भी ज़रूर बताएँ।
हुँ। जी। बिल्कुल। जी, बिल्कुल। अ, देखिए, खराब तो जीवन में ये हुआ कि कहीं न कहीं मैं अंदर घुट रहा था क्योंकि मैं अपने घरवालों से शेयर नहीं कर पा रहा था और मेरे पिता बहुत स्ट्रिक्ट थे अ, क्योंकि वो उन क वो आर्मी में भी रहे। तो ये लगता था कि मैं मतलब इनसे किस तरीके से साझा करूँ अपनी ये बात? तो उस चक्कर में ये कह लें, अंदर ही अंदर घुटते-घुटते कहीं न कहीं मैंने नशे का सहारा ले लिया और वो नशा मेरे अंदर कई हद तक जो है, घर कर गया और मैंने मतलब बहुत ज़्यादा डूब गया उसमें, और जिसने मेरे ऊपर काफ़ी नकारात्मक जो है, अफ़ेक्ट भी डाला।
उम, जी। जी। बिल्कुल। उम, जी। उम, जी।
फिर और सकारम सकारात्मक चीज़ ये हो रही थी कि मैं अपनी मनपसंदीदा चीज़ कर रहा था और मुझे एक ये कह लें कि अच्छा लग रहा था करते हुए। जब भी कुछ ऐसा लगता था, नया नया कर रहा हूँ। है ना? कुछ वैसा नहीं था, एक तो कि अ, अ, ये कह लें कि ये 9 टू 5 वाली जॉब नहीं थी और बिल्कु और क्योंकि ये कह लें कि आप काम कर रहे हैं और आपको तुरंत अ, जब थिएटर करते हैं आप, तो तो ये कह लें, काम कर रहे हैं और तुरंत फ़ीडबैक भी मिल रहा है आपको, सराहा भी जा रहा है। और देखिए, ज सराहा भी जाता है और ये कह लें कि अ, एक वैस क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन वो उस तरीके की अ, मतलब ये कह लें कि लगती नहीं है और अब देखिए अ, जो जैसे कि अ, लोग होते हैं, है ना? अपना अगर मनपसंदीदा का काम नहीं कर रहे हैं और ऐसे में उनको क्रिटिसाइज़ भी किया जाए, तो क कितना तनाव रहता है ना? ऐसे तनाव में वो काम कर रहे होते हैं। बड़ा ही मुश्किल-सा हो जाता है, उनको जीने के लिए। तो अ, और यही अ, मतलब मैं मतलब मज़े से अपना काम कर रहा था और जी रहा था। तो मुझे मज़ा आ रहा था बहुत।
उम, बिल्कुल। उम, जी। उम, बिल्कुल। उहुँ, जी। बिल्कुल, आपने सही कहा। जी। बिल्कुल आपने ये चीज़ बहुत बेहतरीन तरीके से बताई और देखिए ऐसी चीज़ें ना मतलब काफ़ी ज़िन्दगी में बेहतर बना देती हैं और काफ़ी चीज़ें आसान कर देती हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो फैसला था इसको लेने के बाद आपकी ज़िन्दगी धीरे-धीरे बदली, तेज़ी से बदली या मतलब आपको कैसा अ अ, बदलाव दिखना शुरू हुआ? उस बारे में ज़रूर बताएँ।
हुँ। हाँ। जी, दे हाँ, बिल्कुल धीरे-धीरे ही बदली। पहले तो बिल्कुल मैं स्पोर्ट्स में था। फिर धीरे-धीरे स्पोर्ट्स छूट गया तो फिर पूरे तरीके से मैं अ, अभिनय करने अभिनय करने में ही लग गया, है ना? मेरे ये कह लें की जो संगति है मेरे मित्रों की वो बदल गयी, जो थिएटर वाले थे, जो रंगमंच करने वाले थे उनके साथ दोस्ती हो गई। उनके साथ ही ज़्यादा अ, समय निकलता था। और फिर ज़्यादा समय अ, रिहर्सल करने में थिएटर के अ, मतलब चीज़ें इकट्ठा करने सेट बनाने में ये सब चीज़ें अ, एक्टिंग करने में। पूरी तरीके से ये कह लें की ज अ, ये स्पोर्ट्स से जो है पूरा फोकस जो है इधर शिफ्ट हो गया तो काफ़ी कुछ बदल गया था। मतलब धीरे-धीरे बदला था लेकिन ऐसा भी नहीं की एकदम से। और ये हुआ था कि देखिए वो नकारात्मक चीज़ चल रही थी, जैसा की मैंने साथ में बताया मेरे अंदर वो भी चीज़ चलती रहती कैसे बताऊँगा? कैसे बताऊँगा? और ये भी होता था कि अ, मुझे इसी क में अगर मैं ये सोचता था कि इसी में वो हो जाए पढ़ाई तो कितना सही हो लेकिन कुछ मिल नहीं रहा था। फिर मुझे कॉलेज के बारे में पता चला है ना, जो कि थिएटर की पढ़ाई कराते उसी में ग्रेजुएशन होती है। तो कहीं न कहीं एक अ अ, मेरे अंदर खुशी की लहर दौड़ी और <smacks lips> मैंने अ, फिर मैंने कहा अब तो बताना पड़ेगा। क्योंकि मैंने वहाँ वो 2 साल ना एग्ज़ाम भी नहीं दिए। तो वो बुरा भी लग रहा था कि 2 साल बर्बाद हो गए। फिर मैंने एक दिन हिम्मत करके अपने घरवालों को बता दिया और अ, मेरे पिताजी ने मुझे बहुत सुनाया और कहा कि जो करना है करो मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। लेकिन फिर वो अगले दिन उनका फ़ोन आया। अ, ये कह लें कि थोड़ा-सा अ, ठंडे हो गए थे। उनका गुस्सा ठंडा हो गया था तो उन्होंने पूछा कि, "क्या करना है?" फिर मैंने बताया तो उन्होंने कहा कि, "ठीक है जाओ कर लो।" तो उसके बाद फिर मैंने कॉलेज में गया। कॉलेज अपना कम्पलीट किया। फिर मैं मुंबई शिफ्ट हो गया और अभी यहाँ काम कर रहा हूँ। तो एक बड़ा ही ये कह लें की धीरे-धीरे धीरे इस तरीके से बदलाव आए मेरी ज़िन्दगी में।
उम, जी। उम, जी। अव बिल्कुल। बिल्कुल। जी। बिल्कुल। उम जी। बिल्कुल आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया और देखिए ये चीज़ें न मतलब क काफ़ी मुश्किल होती भी है किसी घरवालों को एक्सेप्ट करने के लिए या ऐसी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में देखने के लिए न। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये बात सुनकर भी और लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जब आप ये कर रहे थे तो आपने पीछे मुड़कर कभी देखा और आपको क्या महसूस हुआ? उस बारे में भी थोड़ा ज़रूर बताएँ।
हुँ। हुँ। जी पीछे मुड़कर मैंने अ बिल्कुल देखा जो मतलब ये कह लें की जो गलतियाँ की मैंने
जी।
उसका थोड़ा-सा कहीं न कहीं पछतावा रहता है मेरे अंदर कि मैंने इतने बहुत ज़्यादा नशे में पड़ गया, इससे मैं थोड़ा-सा दूर रह सकता था। और अच्छा होता मतलब काफ़ी कुछ और ये भी कि अ मैंने घरवालों को बताने में देरी की। मुझे पहले बता देना चाहिए था। पहले बता देता तो अ मैं बहो और जल्दी ये कर पाता और हो सकता है कि मैं अगर अ थिएटर वाले कॉलेज में नहीं भी जाता और तो मैं हिंदी लिटरेचर अ की पढ़ाई कर लेता। क्योंकि अ देखिए इते मतलब साहित्य ही पढ़ना पड़ता है वही करते हैं हम परफॉर्मेंस में भी न। तो और ये कह लें कि एक कहीं न कहीं एक अच्छे मार्गदर्शक का भी ये कह लें मार्गदर्शन मिल जाता उस समय, तो उसकी कमी ख़लती है। और दूसरा ये कि इश अ इतना मुझे अ खुद को लेके इंट्रोवर्ट भी नहीं होना चाहिए था। मुझे खु अ खुद से जो है इस खोज में निकलना चाहिए था। तो पीछे मुड़ के देखता हूँ तो ये पछतावा होता है मुझे ज़रूर और खेद है लेकिन देखिए अ ज़िंदगी है। इंसान गलती से ही सीखता है। वो पक कहावत भी है मतलब अ कि कहाँ कोई अ बातों से सीखा है सबको एक हादसा ज़रूरी है। तो वो यूँ ही तो कहा नहीं है। है न? तो देखिए किसी सोचे समझे व्यक्ति ने कहा है बहुत और ओ एक ज़िंदगी में काफ़ी कुछ बीता होगा, तभी वो ऐसा कह पाए हैं।
जी। हुँ जी। हुँ जी। बिल्कुल। बिल्कुल। जी।
तो ए बस यही चेंजेज रहे और यही कहानी है मेरी। जी।
बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से बात बताई। और देखिए एक मेरे बस एक प्रश्न ज़रूर आया कि अगर इंसान कभी जैसे ऐसा महसूस कर रहा है उसको अच्छी नहीं लग रही है अपनी ज़िंदगी। तो ऐसा क्या करे आपके जैसा डिसीज़न ले तो कैसे उसके बारे में थोड़ा ज़रूर बताएँ कि वो कैसे ये चीज़ों को कर सकता है?
हुँ। <smacks lips> देखिए देख ले वो कि आपको क्यों अच्छी नहीं लग रही है ज़िंदगी मतलब क्या दिक्कत है? और क्या ऐसी अ, मतलब ये कह लें कि रुकावट आ रही है? क्या अब त आपको आपको ज़िंदगी में कुछ और करना है क्या कुछ ऐसा है? तो आप उस हिसाब से देखिए। और जितनी जल्दी हो सके आप वहीं कीजिए क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे तो आप तनाव में चले जाएँगे। और फ़िर जग आप करने का सोच लिया आपने तो फ़िर आप उतर जाइए उसमें। और बाकी अगर आपको क बिल्कुल ऐसा अम मतलब होता है कि अ, ऐसे पल भी आते हैं ज़िंदगी में अच्छा नहीं लग रहा होता है तो यही कहूँगा फ़िर उस समय जो आपको अच्छा लगता है ना आप वो कीजिए। हो सकता है कि आपको दोस्तों के साथ अ, समय बिताना अच्छा लगता हो। हो सकता है आपको शायद चाय पीना अच्छा लगता हो तो चाय पी लीजिए। हो सकता है आपको बाहर का कुछ खाना अच्छा लगता हो तो बाहर का खा लीजिए। है ना? तो ये सब चीज़ें हैं और बाकी ये भी है कि या ध्यान भी लगा सकते हैं मेडिटेशन भी कर सकते हैं। और आप चाहें मैं कभी-कभार अ, होता है कि ओशो को सुन लेता हूँ तो आप बिल्कुल ऐसे मत स्पिरिचुअल व्यक्ति को भी सुन सकते हैं जो कि अच्छी बात कह रहे हों। अ, टिपिकल जो हमारे यहाँ बाबा होते हैं <chuckles> उनकी नहीं। तो जो बिल्कुल लगे कि बिल्कुल भाई ता तार्किक बात लग रही है और बिल्कुल मतलब जुड़ भी पा रहा हूँ मैं उस बात से ऐसे लोगों को सुन सकते हैं। जी।
जी। अ, जी। बिल्कुल। जी। बिल्कुल। जी। जी। ब बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही। लेकिन अगर कोई अपनी ज़िन्दगी में ये चीज़ें मतलब अ, जैसे आपने डिसीज़न लिया कुछ नया करने का, समझने का तो ऐसा लेना चाहता हो तो उस बारे में ज़रूर बताएँ कि वो क्या करें?
हुँ, हुँ। देखिए, अगर ऐसा डिसीज़न लेना चाहता है वो तो जैसा की मैंने बताया कि अगर उसे करना ही है तो सबसे पहले तो ये देख ले कि अग वो क्यों करना चाह रहा है? उसके पीछे मोह-माया अ, या इसके पीछे क्या जो फेम है, वो इसके लिए तो नहीं आ रहा है। इसके लिए आना चाहते हो तो आओ, आओ फिर बिल्कुल आपको रिस्क है। आप फिर आप इसका सकारात्मक और नकारात्मक पहलू दोनों भी देख के आएँ। फिर जो सक्सेस हुए उनको भी देखें आप, फिर जो और जो फेल हुए हैं आप उनको भी देखें। है ना? और अब मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप पहले ध्यान से सोच लीजिए कि आपको सही में दिल से करना है क्या? अगर द ऐसा है कि दिल से करना और इसके बिना मतलब मन नहीं लगता और बड़ा अच्छा लगता है जब करते हैं तो तभी कीजिए। तभी ऐसे फैसले लीजि लीजिए वरना शौकिया तौर पे कर लेें आप और खुश रहें। जी।
हुँ, जी। उम, बिल्कुल। उ जी। हुँ, बिल्कुल आपसे देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से आपने बताया और बहुत अच्छा भी लगा जिस तरीके से आपने अपनी कहानी बताई और अ, च चीज़ों के बारे में टिप्स दी। आ आपका मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और आशा करूँगा की आपसे दोबारा भी ज़रूर बात हो।
हुँ, हुँ।